Bah ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, moi, dans dans ma logique, il y a la logique, heu, qu'ils m'ont qu'ils m'ont qu'ils m'ont apprise. C'est heu, bah, je suis sous leur toit et je dois me plier à leurs règles. Bon. Ce qui ce qui est le cas, bien sûr, s enfin c'est c'est tout à fait logique et et je comprends que c'est le cas, heu, pour beaucoup de foyers. Mais heu, par rapport à mon travail à domicile, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai quand même le droit d'avoir, heu, ma sphère, heu, privée, heu, pendant quelques heures où où je travaille quoi.
C'est leurs règles. Ouais, bien sûr. Mmh mh. Oui. Oui, oui bien sûr. Ouais et tu as pensé peut-être, hem, heu, bon ça fait très adolescent de mettre ça, mais tu vois de mettre un un panneau «Ne pas déranger» un peu sur ta sur ta porte. Heu, bon bien sûr avec des explications prémi préliminaires tu vois? Leur dire, heu, heu: «Ouais là en ce moment quand je travaille, j'ai vraiment besoin de faire, heu, des plages horaires, heu, je sais pas au au minimum de 30 minutes où je reste vraiment hyper concentré sur mon truc. Du coup à ces moments là je vais mettre une petite pancarte sur ma porte donc heu, heu, si vous la voyez, vous étonnez pas, il y a rien de grave. C'est juste que, heu, heu, là je suis vraiment dans un je suis dans le flow quoi. Je suis en train de de travailler». Tu penses que c'est peut-être une solution qui pourrait marcher, qu'ils comprendraient?
<chuckles> C'est c'est vrai que que, bon ça fait un petit peu adolescent, heu. Mais
Ouais, ouais, ouais mais voilà, avec des explications qui vont bien, quand même.
Ouais, c'est ça. Bon, après j'espère ne pas en arriver à ce stade où je dois me comporter comme un adolescent, heu, rebelle, heu, pour qu'ils me comprennent. Mais heu, hem, après le truc, c'est c'est qu'en fait, j'ai heu, lorsque je travaille, j'utilise beaucoup mon micro et heu et moi en fait j'ai ma chambre elle est à l'étage et ce qui se passe souvent c'est, heu, enfin tu sais ça m'appelle, heu, depuis en bas. Heu, heu, <chuckles> un peu en train de de de crier quoi et et donc hem, alors c'est vrai que ça pourrait être une solution de mettre un panneau, mais je pense que ça ça règle ça règle ouais, ça réglerait pas tout.
<chuckles> Je comprends. D'accord. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ils verraient pas en fait. Ils ils arrivent pas jusqu'en bas de jusque devant ta porte quoi. <chuckles> OK ça marche. Heu, OK, bah après peut-être, heu, bah c'est c'est vraiment high-tech mais, heu, tu sais un un petit panneau, heu, comme, hem, à la télé où il y a écrit «On Air», tu sais quand, heu, quand c'est en train de tourner. Ouais tu vois? Ouais. <chuckles> Ouais ça pourrait être une idée, ça ça pourrait même être, heu, presque fun, heu, enfin je connais pas tes parents mais, heu, ça les fait peut-être rire, heu, plus qu'autre chose.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais je le je le mets en rouge ou en vert en fonction de si je travaille ou pas. <chuckles> Non, bien sûr ouais. Non mais c'est c